とか、まあ、あの、ジジーンズ好きだったんで、そのジーンズとかも、ジーパンとかをですね、あの、壁に壁沿いにレールがあって、なんか、吊るせるようになってたんですよ。だからそれを利用して、その壁際に吊るして、ちょっと飾るじゃないですけど、ううん、ディスプレイにするんですよね。
ええ、はい。 ええ。 はいはい。 うん。 ああ、ディスプレイにされてたんで。そうですか。ああ、いいですね、でもね、それね。うん、ちょっとおしゃれな感じもして。うんうん。はい。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
うん。ああ、もう、いいじゃないすか。 はい。 ああ、いい。なるほど。ん、なんか素晴らしいですね、それ。すべて。へえ。はい。
<laughs> そうですね。で、ま、着る時はそっから取って着ればいいんで。<laughs>
あ、<chuckles> まあ、確かいや、それ着た後なんか他のもん掛けるんですか？それで。
ああ、そう、ま、でも、<chuckles> ちょっと、あ、まあ、なんか先守交代みたいな感じで。<giggles> うんうん。そこは変わることはあったかもしれないですね、はいはい。<chuckles> そうですね。
ええ。次は、みたい <chuckles> ね。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
うんうん。
ん、あと、なんか、何が場所取りました？どうしようって悩んだものとか。
はい。 うーん。す 悩んま、な悩んだってか、最終的にはもう諦めたんですけど、あの
はい。いや、でもお家に置いとかなきゃいけないものってね、普段うん。
こう言ってたのが、あの、まあ、自分に、なんか、色々、こう、道具使う趣味もあってですね。
はいはい。
あの、例えば自転車、ロードバイク。

あの小さなスペースをね、こう快適にするコツだとか工夫だとか何かありますか？
はい。 はい。はいはい。そうですね。私あの、あ、大学生の時初めて一人暮らししたんですけど、あの、そん時すごい狭い部屋だったんですよね。
で。 なるほど。 あ、どのくらいの広さなんですか？
6畳ぐらいですかね、6畳の、うーん、で、ワンワンルームというか、はい。
あ、ちょっとだけこうちっちゃいあの、なんていうの、コンロセットと、うすあん、流しと、ええ流しと、なるほど。あ、えっとお手洗いとかお風呂もついてました？それは。
ああそうですそうです。1K なんですかね、だから一応。はい。 あ、ああさいはい、ついてます。じゃないとくが、あのユニットバスでついてるように。はいはい。服着て
あ、なるほどね、あ、わかりました。 ああ、なるほどなるほど。はい。で、どこで、その狭い部屋をなんか、で、どういう物語があるんでしょう？うん。
はい。 <laughs> そうですね。ままず大前提があのものを増やさないってことですね。うん、そうそうそう。
はい。 ああああ、まあそうね、それは確かにあの、はい。
そう、ただでさえ狭いので、そのどんどんそこにいろんなもの入れちゃうともう、ね、生活できなくなってしまうんで。
え。 ね、とはいえ、置いてあったものは何なんですか？その暮らしている時に。
はい。 ああ、とはいえ置いてあったのは、ままずベッドは絶対必要だま、でもそこも布団でいけたら確かに布団の方がね、スペース使えるんで。<chuckles> うんうんうん。
はい。あ、なるほどね。 まあ、そうですけどね、板の間だったりしたら、ちょっとそれもなかなかっていう、ね、はい。
うん、まあ、確かにたし そうですね。なんでべベッド置いて、そう、ベッド置くともうこれがほぼほぼもう、<chuckles> 手一杯みたいな感じなんですけど。
はい。 ああ。 なるほど、うん。
うん。で、逆に置かなくなったのがですね、そのテレビとかですね。うんうん。そう、最初は置いてたんですよ。
はい。 あ、テレビね、うん。 はい。